ใช่ค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจมากนะคะที่แบบว่า โอ้โฮ คือเข็นกันไปจนกระทั่งเดินทางจนได้นะคะ แล้วก็ตอนที่ เอ่อ วันที่แข่งขันนะคะ โอ๊ย ทุกคนก็ตื่นเต้นกันมาก ก็มาจับมือกันว่า เออ แบบสู้ ๆ นะ อย่า อย่าตื่นเต้นนะ พยายามทำให้ดีที่สุด อย่างเงี้ยค่ะ พอถึงคิวที่เขาเรียก เออ แบบไทยแลนด์ เราก็ขึ้นไปบนเวที แล้ว ฟ ไฟอะค่ะมันสาดส่งมาจากทุกด้านเนาะ ตอนนั้นน่ะเหมือนกับว่ามันสว่างวาบ ไฟเข้ามาในตา มันมองไม่เห็นอะไรแล้วค่ะ
อืม อา ค่ะ โอ้โฮ ฟังแล้วมันน่าภูมิใจจริง ๆ เลย
ค่ะ ตรงนั้นน่ะพอดนตรีขึ้นปุ๊บทุกอย่างมัน มันเริ่ม มันเร็วมาก แล้วก็ แล้วก็จบลงในที่สุด อ ท่ามกลางแบบเสียงปรบมือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เออ ขนาดว่า ค่ะ อืม แล้วเราตื่นเต้นอยู่ไหมตอนนั้นน่ะ เรายังมีความกลัวเวทีอยู่ไหม หรือว่าด้วยความที่ไฟมันสาดสองหน้าเราเหลือเกิน?
ใช่ ค่ะ กลัว กลัวสิคะ คือทุกคนจับมือกันอะ มือเย็นหมดเลยนะ แต่พอไฟมันส่อง มา ทุกอย่างคือ คือต้องเริ่ม ต้องเริ่มเดี๋ยวนี้มันไม่มีความ มันกลัวไม่ได้แล้ว มันต้องเริ่มแล้ว ใช่ค่ะ แล้วก็
โอ้โฮ ถูกต้อ งมันมาถึงแล้วอะ มัน มัน-มันไม่สามารถกลัวได้แล้ว ณ ตรงนี้
ใช่ ถูก ถูกเลยค่ะ เพราะฉะนั้นก็เลยแบบ ความกลัวมันถูกไฟเนาะมันสาดส่องความกลัวหนีกระเจิงไปหมดแล้วนะคะ แล้วก็ ค่ะ พอมันแสดงจบปุ๊บเนี่ยค่ะ เราก็ อ้อ โล่งใจ แล้วก็ท่ามกลางเสียงปรบมือใด ๆ เนี่ยนะคะ เราก็ได้รับเหรียญทองแดงมาค่ะ ณ ตอนนั้นอะนะคะ
<chuckles> ค่ะ อืม อา ว้าว ค่ะ ก็เรา ส่วนตัวเรามองว่าเก่งมาก ๆ เลยนะคะ แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มันเป็นความสำเร็จใหญ่ในชีวิตจริง ๆ เลยอะค่ะ ขนาดฟังไปแล้วเนี่ย โอ้โฮ ยินดีด้วยมาก ๆ เลยนะคะที่ตอนนั้นได้ไปไกลถึงระดับประเทศเลย

ถูกค่ะ นั่นแหละ อือ มันก็เลย วันนั้นน่ะ
โอ้โฮ! แล้วแบบนี้ดีไหมล่ะคะเนี่ย มันเป็นข้อดียังไงเอ่ย?
คืออันที่จริงอะมันก็ดีนะคะ ใน ตรงที่ว่า เออ เราอะไม่ต้องมีความกดดันอะไรเลย เพราะว่าไม่มีสายตาจับจ้องใด ๆ ทั้งสิ้นนะคะ คณะกรรมการก็เหลือครูอยู่แค่คน เดียว เพราะฉะนั้นก็เลย อ่า จริง ๆ ถ้าเป็นคนอื่นน่ะ ถ้าเขาชอบที่จะแสดงให้ ให้คนดูเยอะ ๆ ก็อาจจะรู้สึกใจเสียค่ะ เพราะว่า ใช่ ใช่ค่ะ
อา ค่ะ เอ่อ อาจจะนอยแบบว่า "อืม คนไปไหนกันหมด?" แต่เราเนี่ยมีความสุขเลย
สบาย สบายใจมากเลย <chuckles> ใช่
สบาย ชอบเลย ดีแล้วที่คนอยู่ไม่เยอะ
ใช่ค่ะ ก็แสดงออกไปเต็มที่
เออ ก็เป็นในแง่นั้นไป <laughs>
ใช่ค่ะ ก็ จริง ๆ จริง ๆ มันก็ไม่ค่อยดีหรอกเนาะ เพียงแต่ว่า ณ ตอนนั้นน่ะเราก็ปลอบใจตัวเองไงคะว่า "อ๋อ ไม่เป็นไรแค่คนฟัง 1 คนเราก็พอใจแล้ว" แล้วก็เราก็จะได้ก้าว ใช่ ก้าวข้ามความกลัวไปได้ด้วยวิธีนี้ค่ะ ก็คือไม่ต้องมีใครมาฟัง <laughs> ค่ะ
อ๋อ แล้วเราก็ไม่ตื่นเต้นด้วย โอ้โฮ! อ เป็นวิธีที่ แอบจะพีกอยู่นะคะเนี่ย <chuckles> คือแอบจะคาดไม่ถึงเลย
ใช่ค่ะ แล้วก็ครั้งนั้นก็คือแบบ ได้ ได้รางวัล เอ่อ ชนะเลิศมาด้วยนะคะ ตอนนั้นน่ะค่ะ
โอ้! เก่งมากเลยค่ะ แสดงว่าร้องเพลงเพราะมาก ๆ เลย อยากจะฟังบ้างเลยอะค่ะ
โอ้โฮ ไม่ค่ะ มันไม่ได้เพราะหรอก แต่ว่ามีคน มีคนแข่งอยู่แบบ อ่า ไม่กี่คน ตอนนั้นอะนะคะ แล้วก็
อ้าว เหรอ? ถ้าไม่เพราะจะ อา เราก็ต้อง เราก็ชนะไม่กี่คนนั้นมาได้ แสดงว่าเราก็ร้องเพราะอยู่ไงคะ
<laughs> ค่ะ นิด นิดหนึ่งแล้วกันเนาะ เพราะว่า เอ่อ ตอนนี้ก็แบบสูงวัยแล้ว ไม่ ไม่สามารถที่แบบ เอ่อ จะกลับไปโมเมนต์นั้นได้แล้ว อะไรเงี้ย แต่อันเนี้ยก็ถือว่า มัน <chuckles> มันเป็นแบบความสำเร็จเล็ก ๆ นะคะ แต่ว่า แต่ว่ายิ่งใหญ่สำหรับเราเหมือนกันใน ในช่วงนั้นนะคะ แต่ว่า
จริง เหรอ? อืม มันเป็นความรู้สึกที่เราแบบ โอ้โฮ ภูมิใจในตัวเองเลย อย่างนี้ไหมคะ?

ใช่ค่ะ ก็คือพี่ ๆ เขา บางคนเขาก็เรียนจบมาจากดุริยศิลป์โดยตรงเนาะ เขาก็มา มาสอนเรา อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มีความอดทนมาก ตรงนี้ถือว่ามันเป็น เป็นสังคมที่สร้างสรรค์มาก ๆ เลยนะคะ คือ
ค่ะ อ๋อ เป็นมิตรภาพดี ๆ อีกด้วยอะ
ถูก แล้วก็คือจาก จากตอนนั้นนะคะ คือคบ กันมาอีกเป็น เป็น 10-20 ปีเลยอะค่ะ ตอนนี้แบบคือกลุ่มอะเหนี่ยวแน่นมาก แล้วแต่ละคนเนี่ยไม่มีอีโกเลยนะคะ ไม่มีแบบฉันเก่งกว่าเธอ เธอแบบเกะ เออ อ่อนด้อยกว่าฉัน
อืม คือมัน มันช่วยกันจริง ๆ อะเนาะ
ใช่ค่ะ แล้วทีเนี้ยก็เลย พอเรา พอเราเริ่มพัฒนาไปแล้วอะ ใช่ไหมคะ เราก็มีพรอเจกต์ใหญ่พรอเจกต์หนึ่ง ที่ ที่เราจะต้องไปด้วยกัน อันนั้นคือครั้งแรกเลยที่แบบ โอ้โฮ เราจะทำได้ไหมล่ะ? เพราะว่าเราจะต้องเป็นตัวแทนของ ของประเทศไทย ไปแข่งขันในการร้องเพลงประสานเสียง ใช่ค่ะ คือ คือมาครั้งแรก ก็มาแบบใหญ่อะ บิกบึ้มเลยอะ เราก็
อ้อ ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ ว้าว อันนี้ระดับใหญ่เลยนะคะเนี่ย ใหญ่เลยอะ
เออ งงอะว่า เอ๊ะ เราจะทำได้ไหม? เพราะว่า 1 เราไม่มีประสบการณ์เนาะ สอง ก็คือแบบ เอ่อ เราจะต้องเตรียมตัวค่อนข้างเยอะมาก ทั้งทางด้านงบประมาณที่ ที่จะต้องไป เออ ใช่ แต่กว่าจะไปถึงได้นี่ โอ้โฮ เลือดและน้ำตาเลยนะคะ กว่าจะแบบ เอ่อ ก้าวขึ้นเครื่องบินที่ ที่จะไปแข่งขันนอกประเทศได้นี่
อืม เออ ฟังแล้วแบบน่าภูมิใจมาก ๆ เลยค่ะ อืม ทำไมถึงใช้คำว่า เลือดแล้วน้ำตาเลย?